Allora, se è una cosa che, tipo, non so, il professore che mi sta raccontando qualcosa, quindi magari torniamo indietro ai tempi della scuola, uhm, se non la capivo una volta, mhmm, dai dicevo: "Torno a casa, ho gli appunti, gli appunti mi parleranno". Se neanche gli appunti riuscivano a darmi una mano ehm, quindi succedeva sempre in matematica. Ehm, <chuckles> torniamo sempre sulla matematica, dai, matematica uguale frustrazione per me. Ehm, andavo andavo poi il giorno dopo dal professo e gli dicevo: "Guarda, uhm, spiegazione bellissima, gli appunti li ho presi, sei stato bravo perché mi hai fatto almeno, uhm, capire qualcosa per prendere appunti, puoi rispiegarmela?" E quindi me la facevo rispiegare. Se, invece, è qualcosa, sai, mhmm, qualcosa di vita, qualcosa che non si può, uhm, di spiegare né fare, allora lì, ehm, n non mi sento di tanto di dire: "Vabbè, mi f" ho la frustrazione, inizio a essere frustrato, piuttosto dico: "Cavolo, la prossima volta, cerco di essere più attento". Mi faccio questo piccolo gioco mentale.
Sì. Sì. Okay. Eccola lì, <chuckles> che ritorna. Perfetto. <chuckles> Okay. Okay. Sì. Sì. Sì, sì, sì. Ma nel momento proprio i i mhmm, nel momento proprio, diciamo, immediato, nel senso che magari, che ne so, un amico che ti sta spiegando una situazione o, ehm, che ne so, un collega adesso che magari ti ti sta spiegando una cosa che che che va fatta, ehm, e tu, appunto, no non la stai cogliendo, ehm, in quel momento lì come come l'affronti?
Ah, eh, su
Ehm, fai finta di niente piuttosto che cioè, mhmm, chiedi spiegazioni, cioè come
No, mhmm, far finta di niente no. Anche perché penso, personalmente, che sarebbe un po' prendere in giro la persona che ho davanti. Nel senso che, se tu mi stai spiegando qualcosa, ehm, magari, non so, è un qualcosa di importantissimo sul lavoro, okay, ehm, e io non ti ascolto, ehm, 1: ti prendo in giro
Okay. Certo.
cosa cosa più importante.
Sì. Eh, beh.
Ehm, 2: prendo in giro me stesso, perché sto sprecando il mio tempo e non sto ascoltando bene, ehm, quindi cos'è che faccio? Uhm, ti dico: "Potresti spiegarmi quel punto?" Che poi magari è una persona che conosco da poco, eh io magari è un cliente, una cosa del genere
Certo. Okay. Sì.
lì la situazione cambia, <sighs> nel senso che, ehm, che ti entra poi, mhmm
Okay. Quindi in gra i in base al grado di di di diciamo, di familiarità con la persona intendi?